Ya aslında şöyle, eee, geri dönüp baktığımda biraz işlerimin yoğun olması değil de ııı daha çok iş yapmak zorunda kalmam biraz böyle herhangi bir işe kendimi veremememe sebep oluyor. Yani, aslında hem çalışıyor ve okuyorum. Hem eğitim görmek zorundayım hem de çalışmak zorundayım. Yani, kendi işlerimi yerine getiriyorum hem de, eee, öğretim de görüyorum ki, hani, şu an ilgilendiğim 2 tarafı da hem iş olarak hem de eğitim olarak da yazılımla ilgileniyorum ki, hani, biliyorsun bu sektör sürekli güncelleniyor ve her gün yeni bir şey çıkıyor. Hani, belki 1 hafta öğrendiğim, 1 hafta önce öğrendiğim, böyle, çöpe gidebilecek bir, iii, sektör. O yüzden, hani, hem, ııı, şeyi bülteni yakalamaya çalışıyorum hem de, ııı, çalışmaya çalışıyorum ve 2'sini ikisini birden yapmak zorunda kalınca aslında 2'sini birden yapamamış oluyorum. Hani, biraz daha motivasyon eksikliği denebilir ya da başlamak, ııı, konusunda zorluklar çekiyorum.
Hı hı. Anladım. Evet. Evet. Anlıyorum. Anladım. Hı hı. Yani, emm
Bu şekilde seninle bu konuda konuşmak istedim.
Tabii. Eee, çok iyi yaptın. Yani, şöyle aslında, hani, eee, hem okul hem iş 2'si aynı anda olunca eminim çok yorucu oluyordur. Ve, eee, aslında 2'sini aynı anda yapmaya çalıştığın için de, eee, herhangi birinde derinleşememe hâli çok da anlaşılır bir durum. Eee, yani, hayatın belli koşullarında maalesef ki, eee, insanlar, eee, 1'den fazla iş yapmak zorunda kalabiliyor. O yüzden yalnız değilsin, öncelikle bunu bilmeni istedim. Emm, peki hani hem, eee, okuldan bahsettin hem, emm, işten bahsettin ve işin sürekli kendini güncellediğinden bahsettin. Yani, aslında bu da gerçekten kendini sürekli bir güncelleme hâli, sürekli bir araştırma okuma hâli olsa gerek. Bu da bir yandan işinin, eee, bir nevi aslında hem güzel yanı hem de zor yanı gibi duruyor. Peki, eee, yani, mesela 1 gününden bahseder misin? Yani, hem, eee, okula mı gidiyorsun hem işe mi gidiyorsun? Nasıl oluyor? Yani, hani, bazı günler sadece iş mi yapıyorsun, bazı günler sadece okula mı gidiyorsun? Biraz, böyle, haftalık, eee, rutinin nasıl buna değinir misin daha detaylı öğrenebilmem için?
Yani. Teşekkürler. Evet. Evet. Tabii. Tabii, şöyle, eee, hafta içi 2 gün okulda ve 3 gün uzaktan olacak şekilde eğitim görüyorum. Eee, 3 gün bu bahsettiğim, eee, biraz, daha, yapay zekâ, ya da, eee, yazılım üzerine olan bir eğitim, öğretim gibi düşünülebilir. Hafta sonları da, eee, tamamen işe odaklandığım bir dönem ama hafta içi de çalışıyorum. Hani, hafta içi akşamları, eee, belki 3 saat belki 4 saat yani bö böyle vakit ayırıyorum ama, eee, tamamen kendimi işe verdiğim, hafta sonları genelde ve, eee, nasıl denebilir? Mesela pazartesi, salı tamamen, eee, bu, teknik konular üzerine olurken, işte, diğer 2 gün, eee, böyle, daha genel, işte, matematik belki, eee, dil üzerine olan dersler. Ama, işte, cuma günü tekrardan, eee, bu teknik dersleri görüyorum ve hafta sonu teknik derslerin iş konusuna geçiyorum. Hani, çalıştığım için, hani, okulda öğrendiklerimi aslında çalışarak tekrar etmiş oluyorum. Ya, bu şekilde.
Evet. Anladım. Hımm. Evet. Anladım. Evet. Anladım. Ya, aslında, hani, eee, ikisi de birbirini tamamladığı için, eee, bir yandan teoriyi, eee, görüyorsun, bir yandan bir yandan pratikte uyguluyorsun. Yani, her ne kadar zorlanman normal olsa da, bir yandan da güzel senin için çünkü, hani, eee, gerçekten, eee, pratik yapmak, eee, çok değerli olsa gerek, yani, okulda öğrendiklerini yazılı olarak, eee, işine uygulayabilmen, hani, bu açıdan sana zaman da kazandıracaktır, ileriki yaşantın için diye düşündüm. Eee, peki, hani, eee, bu çoklu görevlerin içerisinde, eee, yani, sadece, sonuçta, hani, işinden ve okulundan bahsettin ama, eee, ben şunu da merak ettim, işte, evin, hani, yaşadığın evin sorumlulukları, işte, temizlik olsun, belki sosyal hayatın, arkadaşların, hani, eee, buralar nasıl?
Anlıyorum. Umarım. Evet, eee, buralarda biraz daha, böyle, asosyal denemez de, çok fazla atılgan değilim. Hani, sosyal ilişkiler konusunda çok da kötü değilim ama yeni insanlarla tanışmakta bilmiyorum. Hani, istek yok, hani, zorlanıyorum demiyim de, aaa, gidip, yeni bir insanla tanışayım gibi bir isteğim ya da hevesim yok. O yüzden, hani, çok fazla, eee, dışarıya çıktığım söylenemez. Hani, gezip dolaşmaya. Onun haricinde, ev işlerini genellikle aile bireylerimle beraber hallediyoruz. Eee, yemek olsun, temizlik olsun. Bu şekilde.
Anladım. Hı hı. Evet. Güzel. Anladım, yani, bunu neden sordum aslında, hani, hayatının o taraflarındaki durum nasıl ama anladığım kadarıyla, hani, hem ev işleri olsun hem sosyal hayat olsun, kendi içinde bir, eee, yine, de dengeyi bulmuş gibisin. Peki Evet, süper. O zaman, eee, şeye dönecek olursak, işe ve okula dönecek olursak, emm, yani, mesela, işte, hafta sonu daha çok çalıştığından bahsettin ama hafta içi de işe zaman ayırdığından bahsettin akşamları. Eee, burada, hani, şunu da sormak istedim, zorlandığın en çok ne oluyor mesela? Yani, kendine zaman ayırama ayıramamak mı, ya da, hani, stres mi çok oluyor, hani, bu, eee, derinleşememe durumu oluyor? Hani, biraz da duygularından da bahsedersen, belki daha, ee,e sana yardımcı olabilirim aslında.
Yani biraz, evet. Nedir o? Tabii. Ya, şöyle aslında, hafta sonu öğrendi yani yaptığım, işte, eee, yani yazılım sektörü, geniş bir sektör olduğu için, eee, ya bir tarafta belki, işte, veri yapıları var, işte, bir tarafta yapay zekâ var, işte, bir tane hepsi birbirinden farklı farklı kollar. Hani, eee, şey gibi düşünülebilir. Hani, inşaat mühendisi, makine mühendisi gibi ve onların ilgi alanları gibi ve ben hepsini birden almaya çalışıyorum aslında. Hani, normalde kendi ilgilendiğim, biraz daha yapay zekâ üzerine ama okulda bunların haricinde hem, eee, programlama dilleri de var ama beni zorlayan bu değil de, biraz daha böyle, teknik veri yapıları gibi olduğu için, hani, burada beni zorlayan şey aslında bu sektörün, eee, girenlerin çoğu, hani, bir şey seçip, orada biraz daha profesyonel olmaya yönelik ama ben okulu bitirmek zorunda olduğum için hem onlarla ilgileniyorum hem de kendi, eee, işimle ilgileniyorum. E, öyle olunca hem onu da tam anlamıyla derinleşip yapamadığımı düşünüyorum. Hani, gerçekten okulda gördüklerimi, böyle, kendimi vererek, eee, odaklanarak e ı vakit harcayamıyorum. Eee, çünkü, hani, buradaki biraz zorlandığım şey, hani, dikkat dağıtıcılardan çok, diğer işler de aklına gelince, hani, böyle, sanki yapmak zorunda olduğum çok iş olduğu için, eee, biraz daha kendimi çekiyormuşum gibi hissediyorum. Hafta sonu olan işimde de, çalışırken hani, ııı, hafta içi d dersler var. Şunları öğrenmem gerekiyor diye düşünüp aslında, orada da biraz verimsiz olabiliyorum.
Evet. Anladım. Evet. Hımm. Evet. I hı. Tabii. Ih. Evet, ya, aslında, hani, eee, anlattığından anladığım kadarıyla durumunun geçici olduğunu görüyorum, hani, daha çok okulla ilgili, işte, o bölümlerin fazla olmasından dolayı zorlandığını duyuyorum. Ya, bu da çok normal, hani, çünkü okulu bitirmek zorunda olduğun için, hani, onları da almak zorunda olduğun için, eee, bir yandan da çalışma iş hayatı olduğu ol olduğun için tabii ki, hani, orada o, eee, zorlanma hâli çok normal. Peki, hani, şunu söylesem sana, yani, sonuçta, hani, bu okulu, eee, bitireceksin, yani bu, hani, bunu yapmak istediğin bir şey. Eee, bir yandan da çalışmaya da ihtiyacın var, belki. Hani, eee, haftalık görevlerini daha küçük ya da net adımlara bölmek mesela, işte, eee, hafta sonunu sadece işe ayırıyorsun, belki, orada çok, eee, seni sıkıştıran bir durum olmayabilir ama hafta içi mesela hem okul hem iş söyledin, yani, eee, belki, işte, eee, örnek veriyorum haftanın, iii, 2-3 günü sadece okula zaman ayırmak diğer 2-3 günü sadece iş yapmak ya da şu da olabilir eğer bu mümkün değilse senin için, işte, 1 günü mesela, eee, 2 alana bölmek ama o alana bölerken, işte, sabah okuldur akşam iştir ama, hani, sonuçta 1 gün içerisinde birden fazla şey yaptığın için bu insanı gerçekten yorabiliyor. Eee, belki o ikisi arasına sana iyi gelecek bir şey koymak, yani, bu ne bileyim bir, eee, kahve içmek, yani, kendine bir hediye vermek de olabilir çünkü gerçekten yaptığın, eee, takdir edilesi bir şey, hani, hem, eee, işe gitmek hem, eee, okula gitmek belki o aralara kendini motive edecek, işte, hani, derinleşemiyorum dedin, ya, biraz daha o ruh hâlinden uzaklaşmanı sağlayacak bir şey koymak ne gelebilir? Yani, bu sevdiğin kısa bir spor bile olabilir aslında. Bilmiyorum, eee, senin kulağına nasıl geliyor ama sormak istedim.
Evet tabii. Kesinlikle. Umarım. <giggles> Evet. Evet olabilir. Evet. Evet. Aslında bu konuda, eee, yani, geri dönüp o haftama bakıyorum ve bu konuda ciddi bir eksiğim var. Hani, gerçekten, hani, kendime vakit ayırdığım bir dönem de yok. Eee, nasıl denilebilir? Okulda bir öğrendiklerim de aslında az çok biliyorum ama, eee, mecbur o diplomayı almak için gidiyorum ve o dersleri de vermek zorundayım ve çoğunda da, hani, profesyonel olmasam da temel bir bilgim olduğu için, hani, eee, nasıl denebilir, çok ilgilenmiyorum zaten. "Nasıl olsa biliyorum." diye ama işte, eee, o günler olsun, okulun günleri olsun ya da akşam tekrar da yapmam gerekiyor. Çünkü, hani, vize haftası geliyor, belki finaller geliyor ve bu konuda, hani, gerçekten kendime vakit ayırma noktasında da, evet, dediğin gibi, hani, biraz daha böyle, eee, nasıl denebilir, kendini düşünerek davranmak da önemli. Hani, sonuçta makine değilim, eee, sürekli şey olarak. Evet, evet, hani, o noktada, hani, şöyle düşünüyorum ve geçen haftaya bakıp şey diyorum. Hani, başka hiçbir şey yapmamışım bir de; sadece bir şeyler öğrenmişim ve çalışmışım. Onun haricinde, hani, belki bir gün, dediğin gibi, gün içerisinde birkaç kere, belki haftanın bir günü, hani, daha böyle nasıl denebilir, kaçamak tarzında bir gün geçirmek gibi ama bunu yapmamıştım.
Hımm. Evet. Tabii ki. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Değil mi? <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Ya, burada, hani, eee, bunu yapma yapmamak, hani, insanın aklına gelmemesi de çok normal çünkü gerçekten günün getirdiği sorumluluklarla birlikte insan kendini unutabiliyor. Hani, bu da çok anlaşılır bir durum. Eee, ama burada, hani, eee, yaptığın sorumlulukların içerisinde o hayattaki keyif alma duygusunu kendine hatırlatmak için, hani, kendine keyifli bir an yaratmak da çok kıymetli gerçekten. Yani, yoksa zihin böyle gerçekten sorumlulukların arasında gidip gelmekten bitap düşebiliyor. Eee, belki de, hani, senin yaşadığın da buna benzer bir şey olabilir. O yüzden sana böyle, hani, hayattan keyif aldığın, sana iyi gelen, işte, o sorumlulukların arasında sana kendini iyi hissettirecek bir şeyi, hani, böyle bir hatırlatmak istedim. Yani, bu, hani, şey bile olabilir, bilmiyorum, dışarı çıkmayı sever misin ama, hani, güneşli bir günde dışarı çıkıp kısa bir yürüyüş olabilir. Yani, oyun oynamayı seviyorsan mesela, hani, kafanı dağıtmak için oyun oynamak bile olabilir. Eee, yani, bu telefon oyunu olur, işte, PlayStation, hani, eee, televizyon da olur, nasıl istersen. Eee, belki o, hani, keyif aldığını hissettiğinde de biraz daha böyle sorumluluklarında, hani, kaybolmadan, farkında olarak, daha hani, farkına vararak, eee, uygulayabilirsin diye düşündüm.
Kesin Evet, tabii. Hıh. Evet, tabii. Aslında böyle düşünmek de, yani, düşünmek bile rahatlatıyor. Çünkü, hani, eee, aşağıda, eee, PlayStation var ve ben neredeyse 6 aydır falan hiç elime alıp oynamadım. Hani, bunu bir s şeyde şey gibi görüyorum. Ne denebilir? Böyle sorumluluktan kaçıyormuşum gibi ya da yapmam gereken şeyleri yapmamak için, eee, böyle biraz daha sorumsuzluk yapıyormuşum gibi geliyor ama böyle düşününce, hani, biraz daha rahatlıyor insan ve gerçekten verdiğin tavsiyeler, eee, beni biraz rahatlattı bu konuda. Çok teşekkür ediyorum sana.
Süper. Anladım. Evet. Süper. Harika, rica ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.